Ừm. Giống như giống như mình mình đến cái nơi đấy cũng hông ai chụp hình cho mình hết. Mình phải tự mua một cái cây tripod á, mình cắm ở đó. Xong rồi mình hẹn giờ ấy, thì cứ bao nhiêu giây á là nó sẽ tự chụp một cái tấm ảnh, là hổng có ai chụp hình cho mình hết. Ừ, mình phải tự đem cái đó theo, tức là bạn phải tự vác cái cây đó theo luôn á. Thì cái cây đó gấp gọn được, ừ, cái cái cây đó gấp gọn được, thì bạn phải để cái cây đó thì nó mới chụp được nguyên người chứ còn bạn tự cầm cái tay bạn chụp thì đâu có thấy nguyên người.
Phải tự lo cho mình à. Ừm. <chuckles> Khổ. <chuckles> Ô kê. Cũng mệt ha, cay ha, ừm. Ừm. Chỉ có chút xí thôi là đúng rồi, selfie được thôi. <chuckles> Tự sướng.
Ấy. Nói chung là đi một mình mình cảm thấy nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái việc trang bị cho bản thân những kỹ năng cũng như là giúp cho mình cái kỹ năng giao tiếp của mình tốt lên nữa tại vì mình đi một mình vậy mình phải
Tốt hơn ha.
chịu khó nói chuyện
Đúng rồi. Ch
trao đổi với người bản xứ, ừ.
Phải phải ra đó mình phải kêu, phải cố gắng giao tiếp, phải hông?
Ừm, đúng rồi, mình phải
Hông có nhờ ai hết. <chuckles>
giống như là mình phải có một cái phản xạ tốt á, đụng đâu là mình cũng tự xử lý được á. Lúc đó là sẽ không có ai, 2-3 người đi cùng rồi người này nhớ việc này, người này nhớ việc kia hay là làm giúp mình một cái gì hết. Bạn bạn biết tới mức mà mình đi vệ sinh là mình phải kéo nguyên cái đống va li đó vô toilet luôn tại vì không có người đi cùng đâu có ai coi đồ cho bạn.
Không ừm. Chính xác. Ừm. À ha, đúng rồi. Phải phải phải lo hết đồ đạc luôn. Mệt.
Đúng rồi, bây giờ bạn để va li bạn để va li ở ngoài bạn đi vào trong đi vệ sinh là ra là mất đồ luôn ấy.
Ừm Yeah. Hông hông tin được ai hết, yeah. Khi khi mà bạn đi vậy thì, ờm, kiểu như gia gia đình có hỏi hoặc là có quan tâm lo lắng gì hông?
Ừ. Ừm, mình phải mang hết vô.